ครับ พอดีว่ามีเรื่องอยากจะมาปรึกษาหน่อยครับ อ่า คือว่าตอนเนี้ยก็รู้สึกว่า ตัวเองน่ะค่อนข้างที่จะรักษาตารางเวลาทั้งเรื่องของการทำงาน แล้วก็เรื่องของการพักผ่อนและเรื่องของสุขภาพไม่ได้เลยครับ คือยังงี้ครับ เอ่อ ผมรู้สึกว่า อ่า ตารางการนอนของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ อ่า รวนไปหมดเลยครับ คือบางครั้งก็นอนน้อย บาง บางครั้งก็นอนเยอะนะครับ แล้วก็นอนมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวันด้วยครับ ทำให้มีอาการสะลึมสะลือระหว่างวัน ก็ส่งผลทำให้การทำงานมันไม่ค่อยดีเท่าไรอะครับ คือบางครั้งก็เหม่อลอย หรือว่าบางทีก็คิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับ แล้วก็ไม่ค่อย อ่า ที่จะไปออกกำลังกายก็เลยทำให้รู้สึกร่างกายมันเพลีย ๆ หน่อยครับ ทีนี้คือผมก็เริ่มเข้าใจเลยว่า อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองหน่อยครับ คือบางทีแบบใช้ชีวิตอย่างงี้ต่อไปมันอาจจะทำให้ อ่า มีเรื่องของสุขภาพที่ไม่ดีในอนาคตน่ะครับ เช่น พวกโรคความดัน โรคหัวใจ งี้ครับ ตามมาในภายหลัง หรือว่าพวก เอ่อ ภูมิต้านทานที่มันอาจจะลดลงนะครับ ก็เลยอยากจะหาวิธีทำให้ตนเองนี่กลับมาแบบมีสุขภาพแบบที่ดีขึ้น แล้วก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปนี้ครับ คืออยากจะมีจิตใจที่ร่าเริงมากขึ้นอย่างงี้ด้วยครับ แบบ เอ่อ ก็อยากให้สดใสมากกว่านี้อะครับ ประเด็นก็คือยังหาหนทางไม่ได้ครับ ก็เลยอยากจะมาขอคำปรึกษา หรือว่าขอคำแนะนำหน่อยครับว่า พอจะมีวิธีแบบ อ่า การวางตารางงาน หรือว่าการทำกิจวัตรในการรักษาสุขภาพนี้ครับ แบบให้มันสม่ำเสมออีกครั้งหนึ่งนี่ พอจะมีคำแนะนำดี ๆ บ้างไหมครับ?
อืม ค่ะ อืม อืม อืม ได้เลยค่ะ แต่ก่อนอื่นก็ต้องแบบว่าชื่นชมคุณนะคะ อย่างน้อย ๆ เนี่ย คุณก็เริ่มรู้สึกว่า โอ้โฮ จะต้องรักษาสุขภาพแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ย ก็แสดงว่าคุณเนี่ย มี เอ่อ การคอยสังเกตการดูแลตัวเองอยู่ตลอด มีการเหมือนแบบว่า เออ เนี่ยตอนนี้นะ เราเริ่มรู้แล้วล่ะว่า อา การนอนของเราเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพของเรา แล้วมันจะยิ่งมีผลต่อเนื่องถ้าหากไม่มีการ เอ่อ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเกิดขึ้น ก็ถือว่าเป็นการดี เป็นการเริ่มต้นเป็นสัญญาณที่ดีเลยล่ะค่ะ ทีเนี้ยฟังแล้วก็เข้าใจได้ว่า ก็คงจะเป็น เนื่องจากแบบอาจจะงานยุ่งอะไรด้วยใช่ไหมคะ? มันก็เลยทำให้เหมือนแบบว่า อ่า เวลาการนอนของคุณก็อาจจะไม่สม่ำเสมอ บางวันนอนเยอะ บางวันนอนน้อยอะนะคะ ทีเนี้ยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งอะนะคะ ว่าไม่ทราบของ งานของคุณเนี่ยค่ะ ก็คือ เอ่อ ต้องทำทั้งเช้าทั้งกลางคืนอย่างเงี้ยเหรอคะ?
ฮืม อืม อืม ครับ อืม อืม ก็ ไม่ครับ คือส่วนใหญ่จะทำกลาง กลางวันมากกว่าครับ คือกลางคืนน่ะมันจะเป็นการทำงานเสริม กลางวันก็จะเป็นการทำงานประจำน่ะครับ อืม
อืม ก็แสดงว่า ก็พอที่จะ อ่า เห็นภาพได้ว่า มีงานประจำ แล้วก็มีงานเสริมด้วย แบบเนี้ยนะคะ ทีเนี้ยค่ะ ขอสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่า งานประจำของคุณน่ะค่ะ ไม่ทราบว่า เข้ากี่โมง? ออกกี่โมงอะคะ?
อืม ครับ จริง ๆ ก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 9 โมงเช้าเลยครับ ถึงประมาณ 5 โมงเย็นน่ะครับ ก็จะมีเลตนิดหน่อยบ้างครับ
อือฮึ ค่ะ แล้วงาน งานเสริมของคุณนะคะ ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงต่อวันอะคะ?
ประมาณ เอ่อ 4 ชั่วโมงต่อวันครับ คืองานเสริมตัวเนี้ยผม ผมไม่ค่อยแบบ อ่า ให้ความสำคัญมากเท่าไรหรอก แต่ว่ามันก็ต้องทำเอาไว้อะครับ เผื่อวันหนึ่งมันอาจจะเป็นแบบยังไงอะ เป็นงานหลักของเราก็ได้ครับ อืม
อืม ก็แสดงว่า อย่างน้อย ๆ เราก็เห็นว่า เอ่อ คุณก็พอที่จะมีตารางงานที่ค่อนข้างชัดเจน ก็คือเข้างานเช้าออกเย็น แบบเนี้ยนะคะ แล้วก็มีงานเสริมเพิ่มเติม อะ 4 ชั่วโมงต่อวัน แล้วเสาร์อาทิตย์ก็เข้าใจว่า ได้หยุดตามปกติ ถูกไหมคะ?
เออ ครับ ถูกต้องเลยครับ
อืม งั้นก็ดีเลยค่ะ อย่างเนี้ยนะคะ ก็อย่างน้อย ๆ เราอาจจะเริ่มเหมือนแบบว่า อา เราลองมามองตารางงานเราดูแล้ว ก็คือ เอ่อ เวลางานเนี่ยมันก็มีช่วงกลางวัน แล้วก็กลางคืนก็ไม่ ไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมคะ? เราอาจจะมาเริ่มดูว่า เอ๊ะ ในช่วงระหว่างที่เราทำงาน อา ประจำจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะคะ 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเนี่ย ในช่วงระหว่าง อ่า หลังเลิกงานเนี่ยนะคะ เอ๊ะ จะมีวันไหนไหม? ที่เราจะให้เวลาตัวเองอย่างน้อยสัก 1 ชั่วโมง อ่า เหมือนแบบออกกำลังกายนะคะ คืออาจจะไม่ต้องไปออกกำลังกายที่มัน โอ้โฮ! ต้องใช้เรี่ยวแรงเยอะมากนัก อาจจะเป็นการแค่ออกกำลังกายเดินนอกบ้าน หรือว่าวิ่งเหยาะ ๆ รอบหมู่บ้าน คือไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องพอพูดว่าออกกำลังกายแล้วเนี่ย คุณจะต้องไปเข้ายิมแบบสมัครยิมเท่านั้นอะนะคะ แต่การที่เราได้เหมือนแบบแบ่งเวลาอย่างน้อย ๆ เนี่ย อ่า วันละ อ่า ส อาทิตย์ละสักวัน หรือว่า 2 วันนะคะ เริ่มต้นก่อนเนี่ย ให้ตัวเองอะ 1 ชั่วโมง วันละ 1 ชั่วโมง อาทิตย์ละ 2 ครั้ง แบบเนี้ยนะคะ ค่อย ๆ เริ่ม อาจจะ ถ้า 1 ชั่วโมงยังไม่ได้ ก็ อา เริ่มจาก 30 นาทีก่อน ให้เวลาตัวเองในการออกกำลังกายนะคะ เอ่อ เพราะว่ามันมี ส ผล แล้วก็มีส่วนมาก ๆ ในการนอนหลับ อย่างน้อย ๆ คือ ช่วงที่เราทำงานเช้าถึงเย็นเนี่ย อ่า เป็นงานที่ เข้าใจว่านั่งใน อ่า ออฟฟิศ อย่างงี้ไหมคะ? ก็คือต้องนั่งโต๊ะตลอดเวลาไหมคะ?
อืม อืม อืม ใช่เลยครับ ก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหน ก็จะนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานตลอดเวลาเลยครับ
อืม เพราะฉะนั้น นี่เลยล่ะค่ะ การออกกำลังกาย การได้เคลื่อนไหวตัวเองบ้างอะนะคะ มันก็จะช่วยให้เราเหมือนแบบ มีการนอนที่ อ่า เขาเรียกว่าหลับสนิทมากขึ้น แล้วก็ช่วยให้การนอนของคุณดีขึ้น และนอกจากนั้นน่ะ พอคุณนอนหลับดี หลับสนิทดีแล้วอะนะคะ อ่า เวลายามตื่นขึ้นมาเนี่ย มันก็จะช่วยให้คุณเหมือนแบบมีความสดชื่น แล้วก็กระปรี้กระเปร่ามากขึ้น แต่ อ่า คำแนะนำก็อยากให้เริ่มต้นจากการ เนี่ยแหละค่ะ จัดสรรเวลาให้ตัวเองในการออกกำลังกายก่อนอย่างน้อยสัก เอ่อ 2 ครั้งต่ออาทิตย์ เริ่มจากสัก 30 นาทีต่อวันก่อน แล้วก็ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนมาเป็น 1 ชั่วโมงต่อวัน แบบเนี้ยนะคะ อ่า ไม่ทราบว่าวิธีเนี้ยค่ะ พอจะลองนำไปใช้ได้ไหมคะ?
อืม อืม ผมว่าได้นะครับ คือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เลิกงานปั๊บเนี่ย คือผมไม่ค่อยที่จะมีการออกกำลังกายหรอก อย่างช่วงตอนเย็นประมาณสัก ไอ้ 6 โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่ง อย่างงี้ครับ ผมก็จะเลิกงานแล้ว ก็จะเล่นโทรศัพท์มือถือเสียมากกว่าครับ คือไม่ค่อยได้ออกไปสวนสาธารณะ ไปวิ่งจ็อกกิง หรือว่าไปออกกำลังกายที่ยิมนะครับ ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อย แล้ว แล้วก็มันไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับมาออกกำลังกายด้วยครับ สุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่า เฮ้ย ถ้างั้นเดี๋ยวเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่บ้านดีกว่า ก็นอนเล่นอยู่ที่โซฟานี้ครับ ทำให้แบบ เออ แบบไถมือถือไปเรื่อย ๆ แล้วพอเวลามันหมดไป ก็ค่อยกลับมาเริ่มทำงานเสริมตอนกลางคืนนะครับ ทีเนี้ยก็คือ มันก็จะมีเรื่องของ อ่า ผมรู้สึกว่าไอ้ร่างกายมันเริ่มที่จะเฉื่อย ๆ ชา ๆ แล้วนะครับ อา เท่าที่แบบสังเกตมานะครับ อย่างที่คุณว่าเนาะ การออกกำลังกายเนี่ย มันอาจจะต้องแบบค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปอะครับ แบบต้องเริ่ม เริ่มจาก เอ่อ 2 อา 2 วันต่อสัปดาห์อย่างงี้ครับ แล้วก็เริ่มจากประมาณ 30 นาทีครับ ก็เดี๋ยวจะลองเอาคำแนะนำเนี้ยครับไปลองปรับใช้ดูครับ อาจจะสามารถทำให้แบบกลับมามีแบบสุขภาพที่ดีขึ้น แล้วก็อาจจะทำงานแบบที่สดชื่น แล้วก็มีพลังงานในระหว่างวันที่มากขึ้นด้วยอะครับ อืม ครับ
อืม ค่ะ ค่ะ อ่า ด้วย ด้วยความที่แบบอย่างที่คุณบอกมาค่ะ ร่างกายอาจจะเริ่มเฉื่อย ๆ ชา ๆ เพราะว่า เออ เราแบบ ร่างกายเราคงแบบไม่ได้ขับ ขยับเขยื้อนมาเป็นระยะเวลานานไงคะ แบบตลอดทั้งวัน ก็คือนั่งในที่ทำงานมาตลอด ใช่ไหมคะ โอ้โฮ ตั้งหลายชั่วโมงแน่ะ แล้วพอกลับมาถึงบ้าน ก็เข้าใจได้ว่า แบบอาจจะมีความเหนื่อย ความแบบเพลีย แบบนี้ ใช่ไหมคะ อาจจะพักได้สัก 10-15 นาที เปลี่ยนเสื้อผ้า เปลี่ยน เอ่อ ชุดออกกำลังกาย แล้วก็เหมือนแบบว่า อา ตั้งเป้ากับตัวเองไว้ว่า เนี่ยนะ เอ่อ เพื่อตัวเองนะ เพื่อสุขภาพตัวเองนะ เพราะว่าเราไม่อยากที่จะ โอ้โฮ ให้สุขภาพเราเนี่ย ภายในข้างหน้า ถ้าเรายังคงต้องเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ย เดี๋ยวมันอาจจะเกิด อ่า ไม่ว่าจะเป็นโรคความดัน หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะ ภายในข้างหน้ามันอาจจะเกิดขึ้นได้นะ ก็เหมือนตั้งเป้ากับตัวเองไว้ว่า เนี่ยเราจะป้องกัน เราจะไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นกับเรา เพราะฉะนั้นสิ่งง่าย ๆ เลยที่เราพอจะทำได้ก็คือ อา พาตัวเองอะออกไปเดินสูดอากาศ ฟ อ่า ให้มันแบบสดชื่น ให้ร่างกายได้มีการขยับเขยื้อน ถ้าเราเริ่มทีละเล็กทีละน้อยนะคะ เชื่อเลยค่ะคุณว่า อ่า ต่อจากนี้ไปจาก 2 วัน วันละ 1/2 ชั่วโมง ก็จะเป็นแบบ อ่า 1 ชั่วโมงได้ แต่อัน ต่อ ต่อวันอะนะคะ แล้วก็คุณก็จะเริ่มเหมือนแบบมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น แล้วคุณก็จะยิ่งเหมือนมีความสุขกับมัน แล้วทีเนี้ยอะค่ะ ก็จริงอย่างที่คุณพูดมาสักครู่นี้ในเรื่องของ บางทีก็ไม่มีเพื่อนไป ใช่ไหมคะ ก็ลองดู ลองโทรชวนเพื่อน ลองหาเพื่อนข้างบ้าน หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ เออ ออกมาคุยกันไหม? ไปเดินเล่นกัน ก็จะเป็นเหมือนแบบ เอ่อ แรงบันดาลใจของคุณอย่างหนึ่ง เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งว่าแบบ เออ ไปคุยกันกับเพื่อน อะ ไปเจอกัน ไม่ได้เจอกันนานแล้ว ก็อาจจะไม่ได้แบบทำให้คุณรู้สึกว่า โอ้โฮ เนี่ยต้องออกไป ไปออกกำลังกาย มันอาจจะเป็นการแบบว่า เอ่อ ทำให้คุณรู้สึก "โอ๊ย! เหนื่อยไม่อยากไปเลย" ใช่ไหมคะ ทีเนี้ยอาจจะเป็นการเหมือนโทรชวนเพื่อน "อา มาคุยกันหน่อย มาเดินเล่นกันหน้าบ้าน" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ความคิดเราก็จะไปในทางที่แบบ อา เราไปหาเพื่อน แต่ว่าในระหว่างที่ ที่คุยกันอะ ก็อาจจะเดิน อ่า เดินรอบสนาม อ่า หน้าบ้าน หรือหมู่บ้าน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่จำเป็นที่จะต้อง โอ้โฮ ไปออกกำลังกายแบบหนัก ๆ เสมอไป แบบเนี้ยนะคะ แล้วนอกจากการที่ชวนเพื่อนมาเดินด้วยกัน หรือว่ามาพบปะกันแบบเนี้ย อ่า ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะ เหมือนสร้างแรงจูงใจให้ตัวคุณเอง ก็เป็นการให้รางวัลกับคุณ โดยการตั้งเป้าไว้ว่า ภายใน อะ 1 เดือน ถ้าทำได้เนี่ย คุณจะให้รางวัลตัวเองอะไรบ้าง อย่างเช่น หมายความว่า ถ้า 1 เดือนอะ คุณสามารถไปออกกำลังกายได้ ทุก อ่า ทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละ 2 ครั้งเนี่ย ถ้าทำครบปุ๊บ ก็จะแบบ เหมือนจดไว้เลยนะคะ เนี่ย วันนี้ไปกี่ครั้ง กี่ครั้ง? ถ้าครบปุ๊บ ทำตามเป้า ก็อาจจะซื้อของรางวัลให้ตัวเองแบบที่ตัวเองอยากได้ ของขวัญเล็ก ๆ เป็นเหมือนแรงจูงใจ อีกแผะ อีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะ
<clears throat> อืม อืม อืม อืม อืม อืม ครับ อืม อืม อืม ครับ ไอ้วิธีในการแบบให้รางวัลตัวเองอันเนี้ย ผมว่ามันโอเคนะ ผมชอบมากเลยครับ คือบางทีอะ ถ้า ถ้าผมให้รางวัลในการ เอ่อ ใช้แบบงบในกระเป๋าของตัวเองมันน่าจะรู้สึก เอ่อ แย่นิดหนึ่ง แต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองขอกำลังใจ หรือว่าลองสอบถามไอ้ทางที่บ้านดูครับว่า เฮ้ย พอดีตั้งใจที่จะ เอ่อ รักสุขภาพ หรือว่าจะออกกำลังกายเพื่อเปลี่ยนแปลงหุ่นหรือรูปร่าง เงี้ยนะ ทีเนี้ยก็ลองไปเสนอไอ้ความคิดนี้ให้กับที่บ้านดูครับ ถ้าแบบเขาตอบรับมาว่า "ก็โอเค เอาดิ เดี๋ยวถ้าเผื่อทำได้ เดี๋ยวจะให้รถสักคัน หรือว่าจะให้ของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ" เงี้ยครับ ผมว่าไอเดียเนี้ยมัน มันดีนะครับ ก็จะลองปรึกษาที่บ้านดูอะครับ ก็อย่างน้อย ๆ มันน่าจะถือ แบบว่าเป็นเรื่องที่ดี แล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับตัวผมที่จะเปลี่ยนแปลงสุขภาพนี้ครับ แล้วก็สามารถทำงานในระหว่างวันได้ดีมากยิ่งขึ้น มีการจัดสรรตัง ตารางเวลา มีพลังที่จะทำงานในทุก ๆ วันเพิ่มขึ้นน่ะครับ สำหรับวันนี้ถือว่าแบบให้คำแนะนำแบบที่สุดยอดมากเลยครับ ยังไงก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับ ขอบคุณครับ
อืม ใช่ ค่ะ ด้วยความยินดีนะคะ แล้วก็เอาใจช่วย แล้วก็ความคิดของคุณเมื่อสักครู่เนี้ย ก็คือเห็นด้วยมาก ๆ เลยค่ะ การที่ให้ อ่า ครอบครัวมีส่วนร่วมเนาะ แล้วก็เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับคุณนะคะ ยังไงก็เอาใจช่วยแล้วก็เชื่อว่า คุณน่ะจะทำได้แล้วก็จัดสรรเวลาได้เป็นอย่างดีค่ะ สวัสดีค่ะ